Uhum.
Que aí eu boto água com gelo, eu faço um chá de hibisco, eu faço um negócio. Só que, no inverno, cara, todo dia, no quando chega à noite, assim
Boa.
eu: "Cara, eu não bebi água, e agora eu não vou poder, porque senão vou ficar acordando à noite para fazer xixi."
É. E você
E aí ,esse é meu dia, todos os dias.
<laughs> Você tem, tipo, como que eu posso dizer, a garrafinha de água, digamos, assim, sempre na sua frente?
Eu tenho um copão gigante. De canudo. Tem. Tá aqui do meu lado, agora. Ela tá olhando para mim. Eu ignoro ela.
Tá do seu lado? E você não bebe mesmo assim? Ah, não. Já pensou em colocar algum alarme, tipo, aplicativo?
Já usei.
E não funciona?
Eu vou e cancelo ele.
Ah, não acredito. <laughs> Isso é péssimo. Aí, vamos lá, um ponto que a mulherada sente lá no fundo. Como que está a tua pele?
<laughs> Até que eu faço skincare, né, então, dá uma uma melhorada, assim. Mas poderia estar poderia estar melhor, poderia estar melhor.
Tu dá aquela remediada, né. Se você bebesse água poderia estar muito melhor.
É.
Você sabe que a nossa pele, ela melhora muito a qualidade, né, conforme a injeção de água diária. Não só a pele, mas também não sei se você sofre de dor de cabeça.
É minha dermato fala. Aham.